Erzähl mal: Wie hat so der Homeoffice-Alltag deinen Tagesablauf verändert?
Ja, also, schon immens, muss ich sagen, ne? Also, das, was ja klar natürlich der Fall ist, ist einfach der Weg zur Arbeit, der mir erspart bleibt, und das sind schon gute 2 Stunden am Tag.
Echt? So lange bist du sonst immer zur Arbeit gefahren oder insgesamt?
Ja, insgesamt tatsächlich, ne, also Hin und Rückfahrt. Jedoch muss man dazu sagen, äh, eingeplant, dass die Bahn auch pünktlich fährt, äh, weil auf'm Rückweg ist es dann auch öfters dazu gekommen, als ich dann jetzt zur Arbeit gefahren bin, dass ich dann nicht 'ne Stunde unterwegs war, sondern eher so 1,5.
Ja. Okay, krass. Boah. Also, das ist schon hart dann tatsächlich. Weil dann geht ja in so 'ner Woche echt einiges an Zeit letztendlich flöten. Und würdest du sagen, du konntest die Zeit besser nutzen, seitdem du im Home Homeoffice bist?
Ja, auf jeden Fall, ne? Also, wie man die Zeit dann nutzt dann nutzt man die vielleicht anders irgendwie unproduktiv, indem man vielleicht viel am Handy ist oder so was, aber es ist in jedem Fall besser als, ja, diese ne, die ganze Zeit, die ich dann fahren musste.
Ja.
Es war halt 'ne andere Stadt. Deswegen musste ich genau dann so, ja, 'ne Stunde, so 'n bisschen mehr, eine Stunde, 6 Minuten so immer dann, ja, fahren und das hat ja viel geändert, auch, ne? Also, ich habe für andere Sachen, <chuckles> die ich zu Hause einfach machen kann, auch, ja, mehr Zeit.
Würdest du sagen, dass du damals, als du letztendlich so einen 9 to 5 Job vielleicht auch hattest, wo du einfach zur Arbeit gegangen bist und dann Feierabend hattest es dir jetzt, sage ich mal, schwieriger fällt, wirklich von der Arbeit abzuschalten?
Ja, okay, das muss ich natürlich auch sagen. Das ist 'n, ja, bekanntes Problem. Das stimmt auch. Also, es ist schon so, dass, ja, zu Hause dann halt auch der Ort ist, wo du arbeitest irgendwo. Ähm, und ja, dann kommt mir schon so manchmal der Gedanke oder das Gefühl irgendwie: „Ja gut, äh, ja, Arbeit ist vorbei.“ Der Ort hat sich nicht geändert. Es ist bisschen komisch. Aber, ja, ne, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das spüre ich schon, ja.
Ja. Doch, ich kenne das auch, auch selber aus meinem Leben. Und ich würde dich jetzt einfach mal fragen: Wie machst du's ganz praktisch? Wie gestaltest du deinen Tag? Fängst du morgens direkt an und ziehst da in 8 Stunden durch, oder ist das so 'n bisschen verstreut über den Tag, sage ich jetzt mal?
Genau, mal bei mir ist das so 'n bisschen verstreut. Also, ich mache es jetzt nicht so, dass ich, ja, früh morgens anfange und dann ne, m m irgendwie arbeite, bis ich fertig bin, sondern ich mache es so, dass ich schon relativ früh anfange, aber dann halt 'n bisschen mache und dann 'n bisschen Pause und dann 'n bisschen mache und dann 'n bisschen Pause. Also, das halt schon so verstreut ist über den Tag, ja.
Und das würdest du auch gerne so beibehalten, oder würdest du sagen, du hättest lieber gerne noch so Kernarbeitszeiten, um mal wirklich so 'n Block Arbeit hinter dich zu bringen?
Ja, also, Kernarbeitszeiten haben natürlich auch, ja, seinen Vorteil gehabt, dass du halt immer wusstest: „Okay, dann und dann habe ich Feierabend.” Ähm, aber das Gute ist, dass ich mir auch ja auswählen kann, ob ich jetzt ne, jetzt genau einen Block arbeiten möchte und dann ist vorbei, oder ob ich das halt so 'n bisschen verstrei verstreut haben möchte. Also, die Auswahl dessen ist, finde ich, sehr praktisch, dass ich mir halt das eben aussuchen kann.
Ja, und würdest du sagen, dass jetzt das Homeoffice so hilft? Weil die ein oder anderen, habe ich gehört, die sind halt eher so Nachteulen, ne? Dadurch, dass dann immer der normale Arbeitstag immer so früh morgens beginnt, ja, ist es irgendwie 'n bisschen anstrengend und dass so der Luxus, den man so hat als als Freiberufler oder als Homeoffice-Typ, sage ich jetzt mal, dass man halt, ja, morgens nicht so schnell aus'm Bett so kommen muss. Würdest du sagen, das ist auch 'n Vorzug, den du genießt?
Ja, also, es ist ein Vorzug, den ich genieße, aber es ist jetzt nicht etwas, was ich so, ja, irgendwie gut finde oder was so 'n ausschlaggebender Punkt ist, ja, weswegen, ja, für mich Homeoffice besser ist. Also, das Frühaufstehen war eigentlich für mich kein Problem, ne? Du kannst ja theoretisch einfach früh schlafen gehen. Äh, es war mehr dieses, dass man halt 'n sehr langen Weg hat, ähm, zur Arbeit und dann ja Zeit, die man vielleicht irgendwo anders einbauen könnte, dann im Alltag, dann ja auch irgendwo verliert.
Ja. Richtig, ja. Und würdest du sagen, dass du dadurch letztendlich produktiver bist? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt am Tag immer verstreut, sage ich jetzt mal, deine Arbeitszeiten hast, dass es immer wieder schwer ist, vielleicht reinzukommen in die Arbeit. Oder ist das für dich kein Problem?
Ja, also, ähm, für mich ist es tatsächlich dadurch einfacher, <laughs> äh, so wieder irgendwie reinzukommen in die Arbeit, als dass ich, ja, beispielsweise 8 Stunden irgendwie durch irgendwas mache, um mich da dann zu motivieren. Deswegen ist es da eher, ja, irgendwie besser für mich, was die Motivation anbelangt. Und Produktivität, ähm, ja, ist dann, äh, so 'n Thema, ne? Es kommt drauf an, was du auch für Projekte hast und was du machen möchtest. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich generell, ne, in meinem Alltag oder als Mensch auf jeden Fall produktiver bin, äh, seit ich dann, ja, was im Homeoffice mache.
Mhm. Hilf helfen dir da irgendwelche Tools, sage ich jetzt mal, um so 'n bisschen, äh, produktiv zu sein? Oder bist du natürlich vom Typ jemand, der das einfach kann?
Ja, also ich habe schon Tools, die mir da helfen, ne, also, ähm, jetzt zum Beispiel habe ich Apps, die, ähm, ja, die Social-Media-Zeit auf'm Handy zum Beispiel regulieren, oder ich habe Erinnerungen, dass ich, ja, irgendwas machen muss auf'm Kalender. Der zeigt mir auch nochmal: „Okay, das muss gemacht werden, das sind die Aufgaben für heute”, und das hilft ja auch irgendwie, ne, der Produktivität in irgendeiner Weise.
Voll, ja. Und dann, wenn die Arbeit einmal geschafft ist, sage ich jetzt mal, wie schließt du das da Ganze ab, so? Hast du 'n Abendritual oder irgendwie etwas, wodurch du dann Arbeit und Privatleben gut trennen kannst?
Ja, auf jeden Fall, ne, also, ich habe schon so 'ne feste Zeit. Das ist dann meistens so 19:00, wo ich dann gar nicht mehr arbeite und wo ich die Zeit dann, ja, für mich nutze, sei es jetzt unter Freunden oder wenn ich mal 'ne Serie gucke oder sowas, oder, ja, vielleicht mal die Familie anrufe oder sowas. Das ist dann schon so 'ne Zeit, wo ich dann, ne, nichts mit der Arbeit zu tun habe und auch nichts mehr zu tun haben will, auch wenn man dann irgendwie Nachrichten bekommt oder sowas aber halt nicht damit beschäftigen.
Ja. Also, ich kenne aus meinem Leben tatsächlich, dass es mir 'n bisschen schwerfällt, äh, so zwischen Arbeit und Privatleben dann so zu trennen. Und vielleicht geht's dem einen oder anderen auch so. Vielleicht hättest du da 'n Tipp, wie man das dann gut trennen kann?
Ja, also, ich würde es im Endeffekt einfach mental irgendwie trennen. Also, du weißt, dass du nicht mehr arbeiten musst und dass für heute alles geschafft ist. Und dann, ähm, genau, ist der ist der Abend dann der Abend und der hat nichts mehr mit Arbeit zu tun, sondern genau, du machst halt einfach die Dinge, ja, die dir Spaß machen. Bei mir kommt's auch öfters automatisch, also, dass, ja, mein Körper irgendwie direkt weiß: „Okay, Arbeit ist vorbei und ich will auch nicht mehr arbeiten, weil ich auch einfach nicht mehr kann“, und dann halt, äh, ja, automatisch dann in diesen Modus quasi gehe, dass ich nicht mehr arbeite.
Ja. Das heißt, du bist jemand, der sehr gut sich selber wahrnehmen kann, ne? Der sieht: „Okay, w w wozu bin ich in der Lage? Wie geht's mir auch gerade?“ Hattest du auch Momente, wo du letztendlich, Nein sagen musstest zu der Arbeit ganz konkret?
Ja, also, es gibt schon natürlich hat man immer dieses ja, dieses Verlangen auch irgendwie nach Arbeit, so jede Sekunde quasi produktiv nutzen oder ne? Immer, wenn man wenn man kann, irgendwie arbeiten oder so was. Aber das musst du dir halt dann irgendwie ne? Das musst du dir halt irgendwie ausreden und sagen: „Ja, ne? Wo sind deine Prioritäten?“ Also, wenn du die meiste Zeit, äh, irgendwie arbeiten möchtest und und ne, also, das dein Leben ist, da musst du halt ja dir sagen: „Okay, ich möchte 50 Stunden die Woche arbeiten oder 60 Stunden so“, und dann kannst du halt auch nicht Nein sagen.
Ja. Du hast grade ebenso erzählt, dass du sehr, sehr dankbar bist dafür, dass der Arbeitsweg jetzt endlich gespart bleibt. Aber gibt es vielleicht etwas, das du auch vermisst an deinen alten Job, sage ich jetzt mal? Vielleicht auch manchmal der Weg zur Arbeit, wo du vielleicht auch mal 'n bisschen Zeit für dich hast, ja, vielleicht, dass du Leute triffst? Äh, ist da etwas, was du sagst: „Boah, das das vermisse ich vielleicht auch 'n bisschen?“
Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt schon Sachen, die man vermisst, wenn man jeden Tag unterwegs ist und unter Leute kommt und, ähm, ja, Leute sieht. Das ist schon auch aufregend, weil, ja, es passieren auch lustige Dinge einfach und sowas, ne, also, das ist ja auch 'ne gute Zeit einfach. Und, ja, auch was du angesprochen hast äh, super interessant, ist bei mir genauso. Wenn ich beispielsweise jetzt mit der Bahn irgendwie zur Arbeit gefahren bin, hatte ich ja schon auch Zeit für mich einfach, ne? Und, äh, habe mir viel mehr Gedanken generell über alles gemacht, wenn ich dann so, ja, Musik gehört habe auf'm Weg zur Bahn, so was, die Zeit für mich und dann halt auch einfach, dass ich draußen war und einfach, ja, viel mehr gesehen habe, gefühlt.
Ja. Könntest du dir auch vorstellen, dass du vielleicht so 'ne Art Kombi-Ding machst zwischen Homeoffice und vielleicht auch so 'n bisschen Arbeit, wo du hinfahren musst, wo du vielleicht noch mal 'ne räumliche Trennung hast, oder sagst du: „Ne, ist eigentlich schon gut mit dem Homeoffice, so wie es ist.“?
Ja. Also, das hat mir schon Vorteile gebracht, die ich jetzt, äh, ja, nicht irgendwie ne, missen wollen würde. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich jetzt, ja, Lust hatte auf so 'n ja, auf so 'n Modell, ne, wo ich dann so bisschen Homeoffice habe und, ja, bisschen dahin gehe, weil es ist schon entspannt, die ganze Woche dann wirklich, äh, ja, im Homeoffice zu sein. Ähm, deswegen, ja, würde ich schon sagen, dass es dabei bleibt. Also, die Vorteile überwiegen da, ja, den Sachen, die ich vermisse. Auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Ich selbst bin ja auch jemand, der viel im Homeoffice arbeitet und ich habe, äh, eine Partnerin. Und ich merke tatsächlich, dass ich so 'n bisschen einen, in Anführungszeichen, Druck habe, mehr dann auch im Haushalt zu tun. Ich weiß nicht, wie deine Lage gerade ist, aber fühlst du auch mehr einen Druck, jetzt im Haushalt mehr machen zu müssen?
Ja, also, ähm, ja, ich wohne eigentlich allein, ne? Und, ähm, diesen diesen Druck, äh, irgendwas im Haushalt zu machen, den, ja, habe ich halt so oder so <laughs> irgendwie, äh, weil ich mich ja sowieso um die Sachen kümmern muss. Und ob das jetzt ist, wenn ich von der, ja, Arbeit nach Hause komme oder halt schon zu Hause bin äh, erleichtert ja mich das ja eigentlich nur, wenn ich zu Hause bin, äh, das halt direkt zu machen oder eher zu machen. Also, auch in dem Punkt, irgendwie Haushalt und und sich um, ja, diese Pflichten kümmern, ist das Homeoffice für mich dann ja auch eher praktisch gewesen.
Mhm. <laughs> Ja. Gibt es vielleicht dann so eine Sache, wo du merkst: „Ah, das das hat mich überrascht im Homeoffice, dass ich diese Möglichkeit habe, ähm, ja, die zu nutzen.“ Also, 'n Beispiel wäre zum Beispiel bei mir. Ich kann mir v jetzt im Winter, wo es jetzt dunkler wird, letztendlich am Tag einfach mal freinehmen und mal die Sonne genießen, bevor sie halt abends schon gefühlt um 16:00 Uhr untergeht. Würdest du sagen, da gibt's was Ähnliches bei dir, oder ist genau so was vielleicht auch 'n Vorzug?
Ja, also, genau sowas ist schon 'n Vorzug, würde ich schon sagen. Ja, das ist das ist so 'ne Sache, die die schon wichtig ist, ne, also, generell Sonnenlicht oder draußen sein und, ja, dass man dann diesen ne, diesen praktischen Vorteil dann irgendwie hat, dass man das dann, ja, auch so genießen kann, ne, ohne dass es dann dunkel ist und, äh, äh, ne, wenn du hinfährst und dunkel, wenn du wieder, äh, zu Hause bist. Das kenne ich auch. Das stimmt dich dann auch, äh, ja, nicht meistens nicht so gut. Äh, das ist schon sehr gut, ja, das ist auch so 'n Vorzug. Aber 'n anderer Vorzug, den ich habe, ist wahrscheinlich auch so die die Erreichbarkeit irgendwie, wenn man sich mal irgendwie was zu essen holen möchte, ne, aus'm Kühlschrank oder so oder was zu trinken. Kannst du auch schnell machen, einfach, und, äh, bei meiner Stelle zum Beispiel hatten wir das nicht.
Ja. Mhm. Ja. Da würdest du sagen, dass dieser Komfort, oder wenn ich so sagen darf, dieses gewohnte Umfeld auch dir hilft, letztendlich besser zu sein in deiner Arbeit?
Boah. Also, ich würde nicht sagen, dass mir das hilft, dass ich besser werde in meiner Arbeit, weil ich habe dadurch ja auch, ja, weniger Druck, äh, auch weniger Leistungsdruck, weil ich weiß, dass ja mich niemand aktiv, ne, beobachtet <laughs> bei meiner Arbeit. Das heißt, ich weiß, ja, wenn mal irgend 'n kleiner Fehler passieren sollte, ist das jetzt nicht so ne, nicht so schlimm, wie wenn ich irgendwie auf der Arbeit bin. Das heißt, da würde ich eher sagen, wenn man dann auf der Arbeit ist, hat man kommt man wahrscheinlich schon zu besseren Leistungen auch.
Mhm. Ja. Okay, ja. Ja, es gibt ja Studien, die sagen auch manchmal, dass man ab ab 6 Stunden dass da in der Regel die die Menschen eigentlich dann nicht mehr so viel Leistung eigentlich bringen. Deswegen wird ja auch nachgedacht über so 'ne 4- Tage-Woche, ähm, dass da letztendlich die Qualität besser ist als die Quantität. Aber es gibt natürlich auch Berufe, wo es halt nicht möglich ist. Und seit wann bist du jetzt eigentlich im Homeoffice? Wann hast du dich dafür entschieden?
Ja, ich habe mich für Homeoffice ungefähr vor 'nem halben Jahr entschieden. Und, äh, ja, seitdem, ne, klappt es auf jeden Fall sehr gut. Ähm, es hat viele Dinge geändert, viele Vorteile. Aber worüber wir natürlich am Anfang gesprochen haben, einfach die allein schon diese Zeit, wo ich dann, ne, zur Arbeit fahren musste und wieder zurück. Das hat schon wiedergutgemacht alles.
Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass auf dieses halbe Jahr noch viele weitere halbe Jahre drauftreffen. Und ich sage Dankeschön für das Gespräch, für die Anregung und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja. Jo, danke auch.